Eh, lui sì lo usa lo u lui lo usa tanto, però io ti dico io no non andrei mai però a spendere quella cifra, 26 € al mese.
Eh, capito. Eh, sì, per esempio un mio amico che sta sempre facendo la tesi, ehm, come hai detto tu, ha necessità che salvi tutte le varie cose e quindi lui la paga, però, uhm, è un po' era un po' contrariato. Adesso ho capito perché era contrariato. Cioè è veramente
Mh-mh. Eh sì. Eh, comunque co cioè è un bel cosa, tipo adesso a me non mi serve quella premium, quindi chi se ne frega. Però il mio capo, sì.
Eh, sì. Certo, anche perché quella normale è così efficace.
Esatto, esatto, magari non tiene un sacco di cose in memoria, però, ah, ehm, s cioè nel senso quella normale in realtà la tiene la memoria, perché io ad esempio gli ho detto: "Sono insulino resistente"
Mh-mh. Sì.
e lei se lo ricorda sempre, anche quando gli chiedo delle co delle altre cose. Quindi secondo me ha la memoria, magari non sviluppata come quella della premium.
E sì. M Ma forse Ma n ma perché forse non aggiorni la chat?
Mhmm, ma perché mi divide gli argomenti in sezioni, tipo se io continuo perché c'è c'è proprio una sezione dove mi ha scritto esatto, dove ha scritto: dieta. Poi ci sono altre sezioni, se io riclicco là sopra e continuo a far domande sì, sì, sì.
Sì. A sinistra. Sì. Mh-mh. Ah, riapri quella. Certo, certo. E risparmi 26 € al mese che, dici poco.
Sì, sì. Esatto. Sì, ma se io faccio una domanda dal nulla, però, uhm, aprendo proprio la pagina vuota appena apri il tutto non non mi non non si ricorda nulla. No, no, no, assolutamente. Assolutamente.
Sì. Eh, non si non riprende. Sì, sì. Mh. Invece una cosa che a m a me piace tantissimo di ChatGPT è per esempio: vado in strada e non capisco a cosa serve un una specifica cosa, faccio una foto e gliela mando e lei mi spiega. Sì, è u è una cosa che mi piace tantissimo.
Mh-mh. Dai!